No, eh, no recuerdo este chico que cantaba una canción que decía: "Felina", El Bambino, Tito El Bambino, que él cantaba con Héctor el Father, y luego luego cada uno ya cantaba por separado y pero como que Tito El Bambino se se dejó, se separó de la música y ya no siguió cantando, o sea, es famoso por el pasado, pero, eh, de un tiempo para acá, pues, no no es que sacó muchísimas canciones tampoco. Y hay otros que también cantaron en su momento pero sacaron 1 solo álbum y ya no cantaron más y así. Por supuesto, a nadie le gusta solamente un género de música
Ah, ese sí me suena. Ya veo. Sigue.
pero en ese tiempo se podría decir que era el género principal que yo consumía. En ese tiempo.
Claro. Era el que más te gustaba.
Sí, sí, el que más me llamaba la atención.
Mm, okey. Y, eh, de estos cantantes, por ejemplo, de reguetón, ¿cuál crees que haya sido el que el que más te gustaba o el que más haya dejado huella en ti?
Daddy Yankee, yo me sabía casi todas de Daddy Yankee y Wisin y Yandel eran mis favoritos. Esos esos eran mis favoritos. De los otros también me gustaban pero tenía menos canciones favoritas, digamos.
Ujú.
Que sí.
Ya. Sí, Daddy Yankee era muy bueno, yo lo recuerdo. Sí, hasta yo lo bailaba, eh <chuckles>
Ah, bueno, Don Omar también Don Omar también, pero también me gustaban menos de Don Omar que de Daddy que de Daddy Yankee. Y también Don Omar dejó de cantar, eh, él lanzó unos cuantos discos y después se alejó. Así que bueno, pues ya.
Ah, es cierto. Claro.
Sí.
Sí, y a y vaya, como un comentario, Daddy Yankee yo creo que se ha vuelto atemporal, ¿no? Porque hasta la fecha se sigue oye, La gasolina Y La gasolina es un himno.
Sí, sí, toda claro que sí, la Gasolina es mundial. Sí, eso es un himno, así es, así es. Y no sé si si
Eh, exacto. Oye dime, dime, dime.
bueno, te decía, no sé si escuchaste la que se llama Despacito, con Luis Fonsi, que también tiene a Daddy Yankee, y realmente eso fue, o sea, de verdad que que nos tenía nos tenía ya cansados, esa canción sonó demasiado. Ya te digo que nos salía hasta en la sopa, hasta en la sopa.
Sí, es buenísima. Ujú.